Sai ultimamente mi sento un po' in una fase di stallo della mia vita, ehm, ho perso un po' l'entusiasmo, uhm, nella nell'ambito lavorativo perché sai, ho cominciato a lavorare con un enti un un alto entusiasm livello di entusiasmo; che poi però, è andato un po' scemando forse perché sono rimasta sempre, mhmm, allo stesso livello, non mi sento cresciuta, ehm, né nelle mansioni, né dal punto di vista proprio di grado, di gerarchico. Ehm, non so più sinceramente, cosa potrei fare. Sto cercando un po' di investire in me stessa, nella mia istruzione, perché magari potrebbe tornarmi utile, però non mi sento ancora forte e vogliosa di continuare in questo ambito, per cui, ti chiedo cosa potrei fare realmente per cambiare questo stato d'animo?
Okay, allora innanzitutto, uhm, voglio provare a tranquillizzarti per quanto posso perché, percepisco che tu sia abbastanza frustrata, ehm, e che te la stia vivendo male questa cosa, quindi questo mi dispiace; ehm, voglio che tu sappia che non non sei sola, uhm, né nell'affrontare questa cosa, né nel vivere questa sensazione in generale, anzi spesso è molto comune sentirsi così bloccati, come descrivi tu. E poi vorrei farti qualche domandina per capire un pochino meglio la situazione e quindi magari poterti aiutare meglio vorrei sapere, uhm cos'è che all'inizio ti motivava di più e e se sai, se riesci a identificare un punto in cui questa cosa è cambiata, uhm, nel tempo non lo so, parlami un pochino di del tuo lavoro cos'è che non va e cos'è che andava bene.
Allora, sicuramente all'inizio, l'idea di intraprendere un percorso lavorativo il mio primo percorso lavorativo, era era entusiasmante, perché come tutte le prime volte ti porta un po' di farfalle nello stomaco, no, a prescindere da quello che andrai a fare. Infatti non è mai stato il mio piano A, io sono s un po' stata costretta, ehm, a questo mondo dove mi trovo oggi, però mi piaceva l'idea comunque di iniziare qualcosa da adulti, ad un'età così giovane. In più, comunque l'ambiente lavorativo era molto carino, i colleghi erano simpatici, c'era spesso modo di chiacchierare, fare una pausa tutti insieme, quindi era un ambiente davvero molto gradevole. E il lavoro non è mai stato entusiasmant io faccio un lavoro molto sedentario, da pubblica impiegata, per cui di per sé, non è troppo entusiasmante. In più poi col tempo, questo ambiente lavorativo mhmm, non è è cambiato ecco, non è stato più poi così gradevole. E il io lavoro in un in un'università, che è formata da dipartimenti, quindi un po' il dipartimento si è smembrato, perché il personale è stato trasferito, spostato, quindi non c'era più quel gruppo coeso che c'era un tempo. E poi, sono iniziate magari le invidie, ehm, le gelosie, chi ti vuole superare, chi vuole fare meglio di te, più di te. Quindi, insomma quel clima si è perso, ehm, non si sta più recuperando. Quindi adesso, sono un po' lasciata sola a me stessa, non ho nessuno con cui confrontarmi o o magari non vedo, ecco, sincerità dall'altra parte. E questo mi dispiace veramente tanto e non so davvero cosa fare.
Okay, ho capito; eh, vabbè, mhmm, mi hai parlato appunto di ambienti un pochino, tossici e questo, probabilmente, influisce tanto su una situazione dove già di base, non eri molto convinta, uhm, di quel lavoro perché, volevi semplicemente, da quello che capisco, un certo senso di indipendenza, più che a fare carriera in quell'ambito. Quindi, quello che ti chiederei, uhm, è, uhm, di di riflettere e di dirmi, uhm, se se c'è uno una prospettiva in cui ti rivedi, uhm, nel tuo futuro. Cioè, come ti immagini, ehm, in uno scenario migliore? Perché qui, non stiamo parlando solo di un ambiente tossico, come spesso accade, quindi in quel caso ti avrei detto, uhm, prova magari a fare un passo coraggioso, a licenziarti e a cercare nello stesso ambito, ma un qualcosa dove l'ambiente, sia sereno come era all'inizio. Però in questo, caso a a te non non piace fondamentalmente nemmeno, uhm, la st questa strada, uhm. Quindi, io ti voglio chiedere: come come ti rivedi? Cioè
Sì.
vorresti, uhm, prima continuare a formarti, uhm, e poi, uhm, avere un lavoro che effettivamente, a apprezzi oppure vorresti già adesso, uhm, anche mentre non so se ti stai continuando a formare, avere qualcosa che che ti piace? Cioè pensi che riusciresti a resistere? Come ti vedi in un futuro prossimo?
Allora, <sighs> io spero che in futuro il futuro mi riservi qualcosa sicuramente di migliore. Ehm, detto questo, purtroppo la mia formazione è molto attinente al mio lavoro attuale. Ehm, purtroppo sono stata un po' costretta dai miei genitori a formarmi, ehm, in una maniera molto quadrata, ecco. Ehm, ho seguito un percorso di studi che era attinente alla pubblica amministrazione, quindi in realtà non ho mai avuto un piano B che io potessi coltivare. Ad oggi son contenta di avere un po' le spalle coperte, perché non posso negare che lo stipendio a fine mese mi fa comodo e comunque mi consente di coltivare tante altre passioni. Il problema è che ad oggi io avendo questa certezza, non mi sento pronta a fare un salto nel buio. Perché magari io vorrei fare altro, l la mia massima aspirazione sarebbe quella di fare, ehm, la make up artist, che è totalmente fuori, ehm, dal mio percorso, ehm, accademico, ehm, e anche dal proprio dal mio lavoro. Ehm, mi rendo anche conto che purtroppo è un mondo saturo, dove c'è tanta competizione e sicuramente la terra da cui vengo non non ha tante prospettive in tal senso, per cui sì, mi potrei formare, ma ho davvero tanta paura a farlo perché lo vedo come una perdita di tempo, di soldi, ehm, e senza nessuna prospettiva, quindi davvero non so su cos'altro investire.
Okay. Okay, ho capito. Però, mhmm, nonostante queste tue reticenze che, mhmm, sono molto comprensibili, io ti sento abbastanza, uhm, infervorata, abbastanza, uhm anche se tu non te ne rendi conto uhm, decisa di cosa ti piace. È solo un po' la paura che ti blocca, da quello che riesco a sentire. Quindi, io mi sentirei di consigliarti: non di fare salti nel vuoto perché, ehm, non è mai la cosa giusta se se non parte da dentro e se non si è pronti, ma di cogliere tutti gli aspetti positivi di tutto quello che mi hai detto. Ti spiego. L'aspetto positivo del tuo lavoro e della tua formazione è che avrai sempre un piano di riserva. Tu ti sei formata in, ehm, Scienze Amministrative e quindi, uhm, avrai sempre quella formazione finita e completa e anche che non sia nello stesso ufficio dove stai lavorando adesso potrà essere un altro ufficio, quindi, se vogliamo parlare di piano B, puoi essere abbastanza tranquilla di averlo sempre, perché oramai sei formata la qualifica ce l'hai e, uhm, invece, per quanto riguarda il tuo lavoro attuale, se vogliamo trovare un lato positivo è appunto, che ti dà uno stipendio, uhm, fisso e tranquillo a fine mese. Quindi, uhm, potresti coniugare le varie cose. Avendo uno stipendio fisso, uhm, e quindi questa tranquillità, potresti provare a coltivare questa tua passione, uhm, come fosse un hobby, senza metterci sopra le aspettative di: "Adesso questa sarà la cosa che farò per la vita, per cui lascerò tutto e magari, deluderò anche i miei genitori." Non lo so se è una paura che ti può essere venuta. Potresti incominciare a prenderlo a piccole dosi, a vederlo solo come come un hobby e dire magari, io trovo un corso, visto che comunque, uhm, i soldi ce li hai, uhm comunque un un pochino puoi investire in questo immagino, visto che non mi è sembrata che fosse una delle tue preoccupazioni, ma solo di di sprecarli. Quindi, io ti voglio rassicurare su questo concetto dello spreco Quindi, magari ad incominciare a vedere questa tua passione per il make up artist uhm, per il make up, come un un hobby da coltivare, e e magari pr f finché la passione non ti prende sempre di più lo lo lo vedi come un hobby e magari, si può trasformare in un in un lavoro. Però, con calma, piccoli step. Che ne pensi di questa cosa? Come la vedi? Ti ti ci potresti rivedere?
Beh, sì. Ehm, è un bel progetto. Il problema è che ho proprio paura che questa cosa non vada in porto, anche come semplice hobby. Cioè a quel punto che faccio?
Uhm, allora, mhmm, ehm, secondo me, dovresti provare a scrollarti di dosso, uhm, l'ansia da performance. Lo so che è più facile a dirsi che a farsi. Però, se provi a rientrare nella mentalità del: "È un qualcosa che mi piace e quindi, io a prescindere dalle aspettative che ci ripongo sopra, quindi: diventerà la mia carriera, diventerà il mio futuro, io quella cosa la voglio fare." Correggimi se sbaglio, cioè, ti piace truccarti, ti piace truccare gli altri? Quindi anche a prescindere, quindi, perché non vedere un uhm, u una cosa che già ti piace fare, che già fai, come, uhm, un hobby sempre più grande. Quindi magari: "Oggi trucco la mia amica, domani, uhm, vado a fare questa masterclass di trucco." Ma proprio per per cultura personale, per puro piacere. Ti ripeto, lo so che è più facile a dirsi che a farsi, però se tu riuscissi, secondo me, a vedere, uhm, questa cosa, come solo una cosa che ti piace fare, uhm, e ti liberassi di questo senso di, uhm: "Cosa succederà, cosa succederà? Devo farlo fruttare in qualche modo." Uhm, innanzitutto te lo godresti, e seconda cosa: se son rose fioriranno, questo è un detto che è sempre molto attuale.
Assolutamente sì. <inhales> Sì, in effetti sì, <sighs> spero soltanto che magari gli altri non pensino che ho perso tempo.
Ma, ehm, io sono convinta, uhm, che la cosa migliore per te sia pensare solo a te. Lo so che è difficile, ma devi pensare solo a ai giudizi che hai tu stessa di te, non quelli che hanno gli altri. Ehm, se tu senti che una cosa che ti fa stare bene non ti fa perdere tempo, allora non è così. È come vedere un film, c'è a chi piace vedere un film, a chi piace truccare. Nessuno andrà a dire vicino a chi ama i film: "Ah, stai perdendo tempo." È la stessa cosa nel tuo caso, quindi, uhm, veramente tranquilla, ti voglio tranquillizzare su questo. Mhmm, sono sicura che che riuscirai a portare avanti le tue passioni, perché vedo la carica in te, nonostante sia mascherata da queste paure.
Grazie mille, sono parole importanti per me, davvero.